ええ、ちょっとお話を聞いてもらいたいんですけれども。
はい、わかりました。
はい。えっとですね、最近、あの、私 LINE スタンプとかを作ったりとか、あと、ま、音楽投稿あの、Spotify とかそういうのに、あの自分の作った音楽を投稿とか、ま、するのが、あの結構、もやっていたんですけど
ええ。 うん。 ええ。 ええええ。 へえ、はい。
ま、それも、まあ、言ってみれば仕事の一部みたいな感じではあるんですが、ま、ちょっと趣味も兼ねてというか、まあ、結構あの、楽しく、あの、やっていたんですが、ね、あの、最近、ま、どちらかというとそのクライアント案件っていうんですか、その受注してきた案件の方仕事の方が忙しくなってきてしまって、あの、そっちに時間を費やせなくなってきてしまっているんですよね。
うん。 うん。 うん、はい。 うん。 はい。 ああああ、そうなんですか。ええ、は、あれですか、その、なんだろう、こう、創作系のお仕事は、えっとあれですか、もう、これだけやらなきゃいけないみたいなことが、ん、量というか、そういう、の納期？みたいなのがあったりすんですか？
うーん。 はい。 いや、もうほんとに、そういうのがね、ないんですよ。
はい。 あ、そうなんですか。
うん、あの、別にいつ、ね、音楽だったら別にいつ投稿してもいいし、投稿しなくてもいいしっていう話ですし。ま、LINE スタンプもね、別にあの、その何て言うんですか？
うん。 ええええ。うん。
ね。作ったら、それもアップできるんですけど、別にアップしても、アップしなくても、どっちでもいいみたいなものなんで。
はい。 ふーん。あ、ええええ。
あの、締め切りがないので、どうしても後回しになっちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。
うーん。
いや、ま前はあの、ね、あの、定期的に出されていたという感じでしたが、じゃあ、できなくなってから、どれくらい経ったんですか？
そうですね。もうこの、うーん、ま、音楽の方は、ま、たまにちょこちょこ、たまにというか、1週間に、ね、1回ぐらいはア
うん。 うん。
アップできたりできてますけど。LINE スタンプはね、もうこの1週間、もう2週間ぐらいかな？全然手つけらんないでいますね。
ええええ。 はい。 あ、ほうなんですね。あ、じゃあ、すごこえ、お忙しくなってしまったって感じですか？
うーん。 いや、ほんとにね、今は毎日1日ほんともう、12時間以上ぐらいは、働いてるっていう感じで。
うん。 え！ ええ！ <chuckles> そうですか。それは、 ええ。
<chuckles> いやちょっとね、仕事を、なんていうか、ね、なん、は幅を広げすぎてしまったというか
うん、ええ。
ね、ちょっと今、大変な時期で
ああ、そうですか。あの、あれですか、今あの、じゃ、受けてる仕事は、あの、まあ、いつぐらいにちょっと落ち着くかなみたいな目処は立ちそうですか？
うーん。 いやあ、目処もね立たないですね。いつ、お終わるかわからないっていう、んんん、なんかね、あとほんとに良くないんですけど、こんなに忙しいにもかかわらず、なんか新しい仕事に手を出してし出そうって思ってしまっている自分がいるみたいなのもあって。
ああ、大変ですね。 ええ！そう、すか。 ええ。 うん。 ええ。 あ、そうなんですね。あ、じゃあもうすごく、い意欲がもう溢れてるって感じですか？
はい。 あ、まあ、すね、よく言えばそうですよね。いいよなんかやっぱね、「あ、これもやってみたい、あれもやってみたい」みたいなのが、ちょっとすごいあって
うん。 ええ、うん。 うん。
そうなんですよ。
ああ、そうですか。じゃあ、すごく色々なことにこう興味があって、まあ、仕事の幅が広がりそうっていう反面、あの、ね、もともとされていたその、そ創作系のお仕事もやっぱりあの、常にあの、並行してやっていきたいという感じはあるんですか？
はい。 いや、やっぱりね、あのね、仕事の面白さで言ったら、やっぱその創作系の方が面白いんですよ。
うん。 うん。 ああ、そうですか。
なんで、本当は、あのほんとの気持ちはそっちをやりたいんですけど
ああ、そ、ですか、うん。
そうそう、まあ、なかなかでもね、そういうのって、あの、じゃあほんとにお金になるのかって言われると、なかなかね、すあ、やってすぐにあの、お金になるっていう、あの、ものでもないので。そう。なんかクライアント案件だったら、やればすぐお金が入ってくるじゃないですか。
うん。 うんうん。 ええええ。
なんで、ついついそっちのほうに行ってしまうんですが
ああ。なるほど。そうですか。じゃ、その、創作系はあれですか？ちょっと、あの、月日が経って収益化っていうのは、もうあの、割とこう確実に見込みとしてはありそうなものなんですか？
はい。 いや、わからないですね、ほんっとに。もう、ほんとわかんないです。まあ、あの、でも、あの、こうやって普通に受注してる案件よりは確実に少ないだろうなとは思ってます。
あ、あ、分からないんですね。 はい。 あ、そうなんですか、なるほど。うん。うーん。あ、そうですか。じゃあ、ちょっと、あの、あいあい相手というか、その、ダウンロードとかそういう感じですか？購入してくれる方がいるかどうかみたいな感じですか？うん。
はい。ま、売れる時は売れるだろうしっていうとこなんでちょうけど あ、そうですね。ん、LINE スタンプとかって、つなあの、買ったこととかあります？
あ、うん。分かります。あのええ。
そう。まさにあれで、そう。あの、LINE スなんか、LINE スタンプストアみたいなのがあって、そこにアップして。の、あとは、あの、誰かが買ってくれるの待つみたいなそういう感じですね。
うん。ええ。 はい。 うん。あ、なるほど、そうなんですね。じゃあ、あれですかやっぱり、あの、作品をそうやって、あの、作り続けないと、その、お客さんの目にも触れにくいとかなんかそういう、なんだろう。SNS みたいなアルゴアルゴリズムもあったりすんですか？
そう、ま あ、そういう あ、アルゴリズムはね、ちょっとわかんないですけど、ま結局、あ、1度上げればね。
うん。 うん。
誰かが買ってくれるかもしれないっていう可能性は、あの、出てくるわけじゃないですか。
う、うん。 あ、ああ、数は増やせば増やすほどっていうことなんですね。ええええええ。
そうそう、増やせば増やすほど。なんで、さっさと作って、あの、アップすれば、あとは何ていうか、自分は何もしてなくても、あとは買ってくれれば、お金が入るしみたいなところもあるんで、なるべくいろんな作品を挙げたいなっていう気持ちはあるんですけど。
うん。 うん。 ああ、ええええ。 あ、なるほど。 うーん。あ、そうなんですね。やっぱり確率が上がってくるってことなんですね。
そうですね。ま、あとリピーターみたいな人も増えるというか、ね。そうそう。
ええ、そうで あ、ああ、ファンができてくるってことですか。あ、あ、あ、ほど。
このこのスタンプ気に入ったから、同じ作品、あ同じ作者のこの人のもみたいなね。やっぱ系統似てるじゃないですか。
ええ。 あ、確かに。あ、ありますよね。あの季節ごと、季節ごとにね、バージョンを出される方いますけど、ま、そういう感じでこうシリーズ化して、あ、集めたくなるああ、なるほど。そうですか。そしたらやっぱりある程度は、定期的に出していく方がいいですね。ああ。
絵柄うん。 そろそろシリーズ化してはい。 そう、出したいんですよね。私の場合だラインスタンプだったらその、動物シリーズみたいな、その猫とかね。そう、ウサギとか。
うん。ええ。 ええ。あ、なるほど、そうですか。え、その創作時間って結構なんだろう、普段の、こう、隙間時間で、こう、アイデアを出すとか、そういう、どどんなあれなんですか？制作の流れって、もう、あの
そういうのをやってるんですけど。
ある程度時間まとまった時間が必要なんですか？
ね。 ぶっちゃけ、あの、もうアイデアはね、出てるんで。あとは手を動かして、あの、そう、形に作り込むっていう、そういうところなんですけど。ま、シリーズものなんで。あのラインスタンプって、ね。
へえ。 あ、はい。 ああ。 あ、そ。うん。
あの、何ですか。だいたい、もう。 この、なメッセージと、この絵柄を合わせるみたいなので。もう、1個の動物のができちゃえば、あとは、その、動物を変えて同じメッセージで売っていくみたいな感じになって、アイデア自体はできてるんですけど、実際にやっぱね、そのイラストを作り込んでいくっていうね、そこの部分がなかなかね、時間かかるので。
うん。 ええええ。 はい。 うん。 ああ、なるほど。ああ。 ええ。 うん。 わ、そっか。やっぱり隙間時間じゃなくって、こう集中できる時間が必要なんですかね。
ね。うん、ま、隙間時間でもね、できなくは結構ね、ひあの、1つのスタンプ作るの、まあ、30分ぐらいあれば1個ぐらいできるんで。
ええええ。 あっ、やっぱ30分もかかるんですね。
あっ、まあ、でそうですね、30分ぐらい。なんかね、本当、ね、10分ぐらいでできればいいのになあって思うんですけど、やっぱりね、ちょっと色々と
いえ。 あっ、 です。うん。
一旦、そう、あの、作り出すと、あの、ね。いや、ここもうちょっとこうした方がいいとか、いろいろこだわりが出てきちゃうんですよね。
ええ。ああ、そうですか。いや、でも、そういうこだわりって、あの、あれですよ、買う側は分かりますよね。
うん。そうそうそう。 <laughs> ね、なんか、そこはね、あの、分かってもらえると嬉しいなあとけど。そうなんですよ。ちょっとね。あ、フォントがとかね、字の大きさがとかね。うーん。
きっと。うんうん。 ねえ。あ。 なるほど。うんうん。 そっか。なるほど。そしたら今やっぱり12時間の、ね、お仕事プラスせ創作時間が必要ということになるんですね？
そうそう。 そうですね。そう、やっぱね、今のところ、その、受注してるクライアント案件の方が優先なってきちゃってて。ね。なんとか、ま、1時間ぐらいでも、創作系の方も確保できたらいいなとは思ってるんですけどね、ちょっと
うんうん。 ええ。 あ、本当ですね。毎日1時間あると結構進みますよね。
あといちじかんあればって思うんですけども、結構ね、疲れ切っちゃってて。 夜寝る前とかに、やりたいなって思うんですけど、「あ、もうダメだ」みたいな気持ちになっちゃうんですよね。
ええ。 あ、いや、じゅうにじかうん。 ええ。 あっ、そうですか、いじゃあ、い今すでにもう限界まで労働時間ね、長くされてるって感じですよね。
え、そうですね。気持ちはほんとにね、あの、もっと、もっとっていう気持ちなんですけど。もね、自分も40でね、から体力的な <chuckles> 体がもう、ついてかなくって。
あっ、ええええ。 うん。 あ。 いや、でも12時間されてたらね、ちょっと体壊しちゃうと大変ですよね。
そうですね。今はね、なんとか気持ちでね、なんとか頑張ってるっていう感じなんですけど。体がちょっと悲鳴を上げているなあっていうのはね、感じてますね。
ああ。 あ、そうですか。 まあ、そうなんですね。いや12時間。それにちょっとプラスすると、ちょっとなんか体が危なそうでちょっ心配はありますね。
え、そうなんですよ。なんかね、今のところ、なんか、大きいくか体調を崩すとかはないんですけど。これずっと続けてると、ちょっとね、いつか何か起きてしまうんじゃないかっていうちょっと不安というか心配はね、あるんですよね。
うん。 うん。 あ、ニューアワー。 すそうですよね。でも、その、あの、創作のお仕事ずっと続けたいっていうも、あるんですもんね。
うーん。 まあ、あの、半分趣味みたいなものなんですけど、やっぱ、そういうのするのが好きなので。
あ、へえ。 あっ、そうなんですね。いや
そうそうそう。また余裕ができたら手出したいなとは思ってるんですけど。
あっ、そっか。じゃあ年末年始とか、なんか時間できるといいですね。
そうですね。いや、でも、今日はお話聞いていただいて、どうもありがとうございました。
ふーん。 あ、いえ、こちらこそありがとうございました。